देखिए अ, ब आजकल बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है ना कि हर काम हम डिजिटली हमारे होने लगे हैं। चाहे हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, चाहे ऑनलाइन अ, हमारा जो पूरा का पूरा व्यवसाय आ गया है उसकी बात करें। उसी के दौर में एक और नई चीज़ है कि आजकल जितनी पढ़ाई है जो कोचिंग्स हैं जो कोर्सेज़ हैं जहाँ तक की जो ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं वो सब ऑनलाइन आ गई हैं। तो अ, आपके नज़रिए से वो कैसा है? और क्या ऑनलाइन जो अ, प्रक्रिया होती है पढ़ाने की सिखाने की उसने आपकी पढ़ाई या आपकी किसी स्किल्स को अ, डेवलप किया है और किस तरह से आप पर प्रभाव डाला है? उसके बारे में बताइए ज़रा।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
जी। सही बात है। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। जी।
और अगर मैं जी।
जी अ अ, मतलब उसी की बात है कि अ, जैसा कि आपने कहा कि अ, कोई बच्चा अगर उस तरह से डेवलप हो रहा है, तो वाक़ई में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि धीरे-धीरे जब ऑनलाइन पूरी तरह से अ, सारी चीज़ें शिफ्ट होती जा रही हैं तो, कॉलेजेज़ और स्कूल में लोग जाने से कतराने लगे हैं। तो क्या वो जो हम सामने से बैठ के टीचर के खौफ से पढ़ते थे और टीचर से नजरें मिलाने पर हम थोड़े से कतराते थे, वो उन सब का मज़ा अब नहीं आता है या उसकी ज़रूरत अब महसूस नहीं होती या इस जो ऑनलाइन टीचिंग है, उसका भविष्य आप किस तरह से देखते हैं?
जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। देखिए अ, भविष्य तो देखिए ऑनलाइन का ही है आने वाले समय में भी चाहे, इंसान पसंद करे या ना स पसंद करे क्योंकि, एक तरीका वो भी होता है ना जैसे, ये बहुत ही आसान बना रहा है चीज़ों को और देखिए अभी कोरोना काल में भी क्या हुआ कि ऑनलाइन चीज़ें चलने लगे, क्लास वग़ैरह भी ऑनलाइन होते थे, है ना? अ, लेकिन उससे कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि टीचरों को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि बच्चा कैसे सीख रहा है क्योंकि एक बहाना भी मिल गया एक तरीके से। और और बच्चों तो ऐसे हैं, बच्चे तो नादान होते हैं ना दिमाग से इतने सक्षम नहीं होते तो उनको तो जितना कम हो सके उतना अच्छा है। उनको तो अच्छा अच्छा ही लगता है मतलब ऑनलाइन में क्योंकि इतने पाबंदियाँ नहीं होते। तो वो तो है ही एक चीज़ लेकिन अ, <clears throat> ख़ास करके जब ऑनलाइन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूँ ना तो। मुझे तो देखिए अ, काफ़ी स्किल्स सीखने को मिले हैं। ख़ास करके वैसे स्किल जिसके लिए पैसा खर्च करना पड़ सकता था मेरे को जैसे, मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग वग़ैरह सीखे हैं या फिर अगर अ, अगर आपको पता हो तो ब्लॉगिंग एक चीज़ होता है जिसमें आर्टिकल वग़ैरह लिखा जाता है। तो ये भी मैंने ऑनलाइन से ही देखा और हालाँकि देखिए अ, ऑनलाइन में बहुत ऐसे अ, ज्ञान के चीज़ें हैं, जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है, है ना, अपना समय व्यर्थ ही करते हैं दूसरों की चीज़ें देखने में। लेकिन ऐसे चीज़ें देखना ज़रूरी है जो आपका ज्ञान बढ़ाएँ। जी।
बिल्कुल। हाँ। सही बात है। हाँ। सही सही बात है। अच्छा। हाँ। जी। बिल्कुल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने और कि ऑनलाइन जो ब्लॉगिंग है, उस पे बहुत कुछ पढ़ने-लिखने के लिए होता है। लेकिन जब हम ऑनलाइन पूरे जगत की बात कर रहे हैं, स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं? जैसे कि अ, बहुत सारी मुश्किल ये हो जाती है कि हमें किस टीचर से पढ़ना चाहिए, किस से नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात है कि कुछ तो जेन्युइन पढ़ा रहे हैं, कुछ जो हैं अपने व्यूज़ बटोरने के लिए कुछ भी अनर्गल पढ़ा रहे हैं बिना तथ्यों के। तो ऐसे में जो युवा पीढ़ी है, जो वैसे तो इस तरफ जाती ही नहीं है, आजकल कौन ब्लॉग्स पढ़कर अपने आपको नई स्किल्स के लिए डेवलप कर रहा है। सब रील्स में लगे पड़े हैं। लेकिन अगर कुछ रह भी रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये वादा है कि जैसे आप कोई वीडियो सर्च की है आपने कि मुझे मैथ में जो है, वो मुझे ये वाली अ अ, थीसिस पढ़नी है या जो भी है, तो उसमें बहुत सारे वीडियोज़ खुल जाते हैं। तो ऐसे में ये नहीं है कि हम लोगों के पास कई अ, रॉन्ग पर्फॉर्म जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी आ सकती है?
जी। हुँ। बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। जी। जी, बिल्कुल आ सकती है और देखिए, चैनल्स तो खुद को चलाने के लिए ही उन्होंने बनाया है। है ना? क्योंकि ले-देके तो बात पैसों का ही और एक तरीक़े से देखिए पैसा ही सबसे महत्त्वपूर्ण रहता है उनके लिए और कई लोग होते हैं जिनको सच में अपने जो व्यूअर्स से है, जो प्यार होता है, जो अपने व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। स्वाभाविक होता है और एक तरीक़े से नया ज्ञान भी देता है। तो बिल्कुल इसकी इसकी इसकी जाँच करनी चाहिए। है ना? इसकी जाँच ऐसे करनी चाहिए कि हमेशा हाँ, ऑनलाइन के साथ-साथ ना कोई जो आपके अ, आस-पास हो, जिनको इस चीज़ के विषय में ज्ञान हो, उनसे साझा करें ये बातें या कोई आपके दोस्त हो गए, आपसे बड़े हो गए, है ना? आप के भाई वगैरह जो भी हो घर में, उनसे साझा करें। अगर उनको इस चीज़ का ज्ञान है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो समझ पाएँगे और वो बता पाएँगे कि, "हाँ, ये बहुत अच्छे तरीक़े से बता रहे हैं और बिल्कुल सही तरीक़े से बता रहे हैं और जो भी बता रहे हैं, उसमें तथ्य है कहीं न कहीं और उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान भी मिल सकता है।" तो ये चीज़ें पूछना तो बहुत ज़रूरी है इंसान को और खास करके बच्चों को। और स साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि कई और चीज़ें भी चल रहे हैं। है ना? जैसे डांस हो गया, गिटार, ये कुछ भी मतलब जो भी होता है ऑनलाइन में, जितने भी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों पे भी इसी तरीक़े से ध्यान दें। मतलब अगर आप किसी डांस का भी अ, वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखें कि सच्ची में वो डांस का वीडियो है या एक चीज़ों को बार-बार दोहरा के आपको अपना समय बढ़ा रहे हैं वो, है ना? वॉचिंग का जो बोलते हैं और पैसा कमाने के हिसाब से या फिर आपको सच में जानकारी दे रहे हैं और कुछ नया चीज़ सिखा रहे हैं। जी।
सही बात है। हाँ। सही बात। हाँ। बिल्कुल। क्या बात! जी। क्या बात है। जी। हाँ। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। हाँ जी। बिल्कुल। जी देखिए अ, ऐसा लगता है, आपने ऑनलाइन अपने आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बदला है और बहुत ज़्यादा सीखा है, तभी आपको इतनी सटीक और इतनी अ, प्रभावित जानकारी है। अ, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि जैसे कि स्किल्स की आपने बात की, तो क्या ये ज़माना पूरी तरह से स्किल्स पे आ गया है? या आ आज भी जिस तरह से कहते थे कि अ, मतलब घर वाले बात भी करते थे कि, "नहीं, भई इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनोगे। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शंस नहीं है।" लेकिन आज की पीढ़ी जो है, वो ये आँख में आँख मिलाकर कह सकती है कि, "हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये जो समय है, वो पूरा का पूरा स्किल यानी प्रतिभाओं के प्रधान में है।" तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
जी, जी। जी। हुँ। जी, जी। जी, जी। हुँ। जी। जी। देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि स्किल्स का कहीं न कहीं तो असर पड़ ही रहा है, और कहीं न कहीं सहायक भी है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि अ, पहले के समय में अ, प्राथमिकता ज़्यादा पढ़ाई को दी जाती थी। जैसे अगर मैं अपने पिताजी के समय में बात करूँ तो उसमें 12वीं है ना? जैसे किसी ने बीकॉम किया बीए किया। इन चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता जीदा दी जाती थी और उसी हिसाब से काम भी कम था। क्योंकि एक प्रतिस्पर्धा कम था काम में। आज अब जनसंख्या भी बढ़ा, उस हिसाब से प्रतिस्पर्धाएँ बढ़े। तो ये जे जो पढ़ाई का जो एक तरीके से कांसेप्ट है ना, वो धीरे-धीरे कहीं खोने लग गया। अभी के समय में आधुनिक काल में या तो उस इंसान को देखिए पढ़ाई तो ज़रूरी है वो तो, पढ़ाई के है ना? पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि साक्षरता देता है, साथ सा साक्षरता के साथ-साथ ज्ञान भी देता है। है ना? और खास करके जैसे कामों में अ, आजकल देखा जाए तो या तो वो स्किल माँगेंगे ऐसा कोई गुण जो आपने सीखा हो अलग से, या फिर अनुभव माँगेंगे उससे ही चीज़ चीज़ से जुड़ा हुआ। तो ये चीज़ें तो काफ़ी बदली हैं। जी।
हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ। सही बात है। हाँ। सही बात है। बिल्कुल। जी। जी अ, बिल्कुल सही कहा है आपने के बदली हैं और देखिए अ, आजकल ऐसा हो रहा है ना आपने देखा होगा कि पहले अ, लोगों को पैं आजकल तो पहचान भी लोगों को जो ज़्यादा ही फ़ेमस हो जाते हैं ऑनलाइन और कई सारे लोग ऐसे थे, कई सारे लाभ ऐसा लोग ले पाते हैं। जैसे बड़ी-बड़ी जो कोचिंग्स है ना? दिव्यकीर्ति सर की हैं और खान सर की है। इस तरह की कोचिंग्स जो अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो दूर-दराज़ इलाकों में बैठे हुए वो लोग जो शिक्षा के लिए अ, पहले उतने ज़्यादा उनके लिए साधन नहीं थे और आज वो जो है, दुनिया भर की पढ़ाई-लिखाई कर सकते हैं। ऐसे दौर में, अगर बात की जाए कि एक तरफ अ, अ, मतलब ऐसा कंटेंट चल रहा है इंस्टाग्राम पर जो कि सेंसिटिव है या कुछ भी अनर्गल बातों को परोसा जा रहा है। वहाँ पर अ, कितना चान्सेज़ है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं और उस तरह के जैसे कोई जैसे बात हम एक्चुअली ये करना चाह रहे हैं कि बड़े लोग जो हैं जो जैसे खान सर हैं या ये हैं, इनकी कोचिंग्स हैं बाद में ये लोग जब फ़ेमस हो जाते हैं, तो ये भी फ़ालतू के कोर्सेस बेच कर, ऐसा बेच कर, वो बेच कर पैसा ऐंठ रहे हैं, ये वो, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। जी, जी। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। जी। देखिए ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है और ये इंसान के ऊपर भी निर्भर करता है। और हालाँकि देखिए ऑनलाइन की दुनिया है और ऑनलाइन की दुनिया में जब तक आप सही ढंग से नहीं दिखोगे क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से आप किसी के सामने नहीं हैं आप कहीं न कहीं अ, किसी कैमरे के पीछे हैं जो अ, है ना वीडियो परोस रहे हैं अपने जो भी स्क्रिप्ट के लिए। तो कहीं न कहीं वो डर तो बिल्कुल भी नहीं रहता है आजकल के समय में और एक इंसान को जब हम चढ़ा देते हैं या बढ़ा देते हैं वो अच्छे से प्र प्रख्यात हो जाता है तो वो कहीं न कहीं अपने पैसे के बारे में भी सोचता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं अ, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अ, जब भी किसी को देख रहे हैं या जिसको चुनने वाले हैं ना, उनका चुनाव ढंग से करें मतलब ऐसी चीज़ों को पहले तो देखें जो हम हमारे हमको ज्ञान दें। कई चीजें होती हैं अगर अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ कि कोई अ, इंसान ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहता है, है ना? कि इंस्टीट्यूट में, तो पहले ऑनलाइन उसको पढ़ लीजिए जो भी मुफ्त में मिल रहा है आपको ताकि आपको एक नॉलेज बने उस चीज़ के बारे में। और आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ सहायक भी होगा जब आप सही मायने में उस चीज़ को करने जाएँगे इंस्टीट्यूट में, है ना? और आप क्या पता आप क्लीन भी कर जाएँ। जी तो ये चीज़ों के लिए तो सहायक है लेकिन फ़िर अगर आप बात करें कि अपने ज़िंदगी को आप बना लेंगे तो उसके लिए आपको एक मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है जो आपको बताए कि किस वीडियो को देखना है, किसको नहीं देखना है। अ, हालाँकि कई पेड वीडियोज़ भी हैं जिसमें कि आपको एक तरीके से मेंटरशिप मिलता है वो आपकी बातें साझा करते हैं, है ना? एक-दूसरे से बात करते हैं। तो वो चीज़ें तो खैर अलग हो जाती हैं। तो पैसा अगर खर्च करना भी है तो पहले जानकारी निकालें मार्केट से है ना चीज़ों के बारे में समझें। जी।
हाँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। सही बात है। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। जी। बिल्कुल। सही बात है। सही बात है। अ, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने। अच्छा जब हम ऑनलाइन सीखने की स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, कि ऐसी कौन-सी स्किल है जिसको आप अभी सीख रहे हैं अ, प्रेज़ेंट में? और ऐसी कौन-कौन सी स्किल्स हैं, जो आपने भविष्य के लिए सोच के रखी हैं कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं ये-ये वाली स्किल्स ज़रूर सीखूँगा? जी।
जी। हुँ। जी। जी, जी। देखिए अगर मैं अ, शुरू से बात करूँ तो मैंने अ, ग़्राफ़िक डिज़ाइनिंग की थोड़ी-सी जो, जो भी मुझे उपलब्ध थे वो मैंने सीखी है जिससे एक नया राह बना। उसके बाद अभी जो वर्तमान समय मैं सीख रहा हूँ, वो ब्लॉगिंग सीख रहा हूँ कि कैसे आर्टिकल को लिखा जाता है। आर्टिकल के अंदर जो अन्य तथ्य होते हैं, उसके जैसे एससीओ हो गए, या फिर अ, एक तरीके से बोलिए कि लिंक्स वगैरह हो गए, कैसे एम्बेडेड लिंक्स होते हैं, है ना? या फिर किस तरीके से एक हेडिंग बनाया जाता है, उसको लिखा जाता है बुलेट पॉइंट्स, ये सभी चीज़ मैं अ, सीख रहा हूँ। और मैं कामन जी, जी, जी और मैं यही कामना करता हूँ कि भविष्य में मैं ए एक जो चीज़ अ, सीखना चाहूँगा, वो है अफ़िलिएट मार्केटिंग, जिसकी कि आजकल बहुत जी, वो बहुत ही प्रख्यात है और लोग अच्छा पैसा भी बना रहे हैं और शायद मुझे लगता है मेरे भविष्य के लिए वो कारगर भी साबित होगा, क्योंकि आने वाला समय ऑनलाइन का है। जी।
क्या बात है! अच्छा। बिल्कुल। बहुत दिलचस्प है। अरे वाह! क्या बात है! जी। आपने देखिए बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करके रखा है इसके बारे में। ज़रा थोड़ा-सा ये बताइए कि जैसे आप अ, ये जो स्विच किया आपने जैसे आपने अ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताया, तो वो पूरी तरह से एक नया फ़ील्ड है और अलग है पूरी तरह से। जो वीडियोग्राफी और शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यही उसका वो रहता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वो सब। उसके बाद में ब्लॉग्स पे आ जाना डायरेक्टली और फिर अफ़िलिएटेड मार्केटिंग। तो इस तरह से आप चूज़ कैसे करते हैं कि कौन-सी स्किल जो है वो क्या आप अ, समय की माँग के हिसाब से या फिर कि मुझे ये करना है या इंटरेस्ट के हिसाब से, किस तरह से चूज़ करते हैं आप?
<chuckles> जी, जी, धन्यवाद। हुँ।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 नहीं देखिए अ, स्वाभाविक तरीके से ही करता हूँ जो एक दूसरे से जुड़ा हो। अगर मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की ही बात करूँ तो मैंने जो चीज़ सीखा है ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में वो जो फ़ फ़ोटोज़ वग़ैरह बनाते हैं ना ख़ुद से ही वो सीखा है जिसको कैनवा में तैयार किया जाता है या अलग-अलग अन्य अ, जो टूल्स हैं उसमें भी तैयार किया जाता है। इसकी ज़रूरत अ, ब्लॉगिंग में बहुत पड़ती है क्योंकि ब्लॉगिंग में आप किसी दूसरे का इमेज या फ़ोटो नहीं डाल सकते फ़िर आपको एक तरीके से स्ट्राइक पड़ता है गूगल से। जी। तो मुझे ये चीज़ को सीखना पड़ा ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग को शुरू में ताकि मैं अपना ही एक फ़ोटो बना सकूँ जो भी मैं लिख रहा हूँ मैं ना क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं विचार डाल रहा हूँ, वो विचार मुझे पता है। वो विचारों को मैं फ़ोटो में तो बिल्कुल ही डाल सकता हूँ जिससे कि और ज़्यादा जो है जुड़ाव हो लोगों का जो भी पढ़ रहे हैं श्रोता हैं, जो भी रीडर्स वग़ैरह हैं वो ज़्यादा जुड़ सकें। और ग्रा अ, एफ़िलिएट मार्केटिंग भी इससे इससे से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि आने वाले समय में अगर मैं कोई ऐसा वेबसाइट बनाऊँ जिसमें कि मैं है ना? न अ, अन्य जो है सामानें होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अगर मैं प्रमोट करूँ या फ़िर ऐसा कुछ चीज़ करूँ त्योहारों के समय में तो उसमें मैं थोड़े-से कमीशन भी कमा पाऊँ एफ़िलिएट मार्केटिंग के ज़रिए। जी।
जी। हाँ। अच्छा। अच्छा। ओह! क्या बात है! हाँ। बिल्कुल। क्या बात! सही बात है। क्या बात है! जी, क्या बात है, बहुत खूबसूरती से आपने अ, सारा कुछ सेट करके रखा है। अच्छा, अ, अ, अंतिम अ, प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से ये ऑनलाइन सीखने की जो प्रक्रिया है, स्किल्स की जो प्रक्रिया है। उसके लिए अ, क्या टिप्स होनी चाहिए? जैसे आजकल अ, फ़्रीलांसिंग का बहुत काम चल रहा है, तो कौन-कौन-सी ऐसी स्किल है, जिनको अ, सीखना चाहिए और उससे आपको थोड़ा-सा फ़ाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट हो जाएगा। उसके बारे में आप थोड़ा-सा बता दीजिए।
<chuckles> जी धन्यवाद। जी। जी, जी। हुँ। जी। जी। जी बिल्कुल, मतलब अगर अगर अगर आप सीखना ही चाहते हैं, अगर शुरुआती दिनों से, तो आप अ, एफ़िलिएट मार्केटिंग सीख सकते हैं, ब्लॉगिंग सीख सकते हैं। जो कि एक साधारण भी है और धीरे-धीरे करके आप इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आ आर्टिकल राइटिंग हो गई, क्योंकि इसकी आजकल माँग बहुत है और देखा जाए तो जो बाहर के देशों के लोग होते हैं, वो ज़्यादा ए इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अ, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी कमी होगी क्लाइंट की। तो आप इन सभी चीज़ों से काफ़ी पैसा बना सकते हैं और खास करके एआई का ज़माना है। तो आप जो एलएलएम वग़ैरह है, एमएल वग़ैरह हैं। इन चीज को को भी सीख सकते हैं मुफ़्त में और बाद में आप इसको बढ़ा सकते हैं जी पैसे से।
जी। क्या बात है। हाँ। अच्छा। क्या बात है। क्या बात है। बहुत-बहुत अ, अ, खूबसूरती से आपने बताया है और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना सब कुछ ज्ञान हमें बताया जो कि ज़रूरी था ऑनलाइन के बारे में, और उन स्किल्स का हमें बताया, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद है आपसे आगे भी यूँ ही जुड़ते रहेंगे और आपसे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी। जी, जी। जी। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्रश्नों को पूछने के लिए। आशा करता हूँ आपसे फिर बात होगी। धन्यवाद।
जी शुक्रिया।